<laughs> Itu tuh lagu kayak pas lulus wisuda gitu Kak, jadi kayak sama temen-temen gitu ya kayak sedih kalau, eee, nye nyanyi itu lagu itu lagi. <laughs>
Oh. Oh. Iya. Sedih tapi kamu ketawa-ketawa sekarang gimana sih. <chuckles>
Aduh aku lagi gak bisa diam nanti. Ya waktu jaman itu sedih banget Kak, itu sama temen-temen kan ya, jadi kayak sekolah dari, eee, SMP gitu ya sampai SMA itu beda banget mau menyangkanya, jadi makna lagu itu tuh kerasa banget sih kayak perpisahan di SMP kayak gimana gitu, lagunya yang itu yang itu yang gak tahu gunanya apa. <laughs>
Iya. <laughs> Yang itu oh berarti kamu bener-bener apa, merasa banget gitu ya, apa sih namanya, eee, perpisahannya sama temen-temen kamu makanya oalah gitu.
<laughs> Bener Kak. <clears throat> Dan mess SMA juga s sama Kak, jadi pokoknya pas SMP mah, eee, kayak lulus lulus aja gitu ya kayak, eee, kelihatan di sekolah. Kalo di SMA itu kayak ada corat-coret baju gitu Kak, nah jadi makin kena banget momennya, gitu.
Iya. Iya. Oh.

Ini ini ceritanya ya kamu menempatkan seseorang pada satu lagu, bukan lagu pada satu orang gitu kan?
<laughs> <laughs> Ih, bener banget Kak.
<laughs>
<laughs>
Aduh, ya ampun. Kok bisa kayak gitu kenapa ceritanya? Apa memang kamu, eee, tipikal orang yang harus, eee, memberikan momen eh, memberikan momen, kebalik, memberikan lagu pada satu momen atau gimana tuh?
Mhm. Iya. <chuckles> Kalau aku sih Kak, eee, liat di momennya gitu ya kayak, pas itu tuh aku tuh, eee, lagi deket sama si A, nah buminya itu gamma. <laughs> yang da sekarang aku deket sama si C atau si Z gak tau ke berapa ya Kak ya. Nah ini lagunya gak gak lagu yang cinta-cinta lagi Kak, tapi JJ. Tau gak, Kak? <giggles> Jedag jedug Kak. <laughs> Nggak ta
Mhm. <chuckles> Iya. <chuckles> JJ? Iya, oh ya jedag-jedug. Ampun deh. Heeh, terus?
Iya Kak, bener. Itu asa seru banget Kak, soalnya kan kalo sekarang mah dia tuh keren gitu ya Kak ya, terus juga suka travelling. Jadi pas di jalan tuh ngedengerinnya itu Kak, JJ, jedag jedug. <laughs>
Mhm. Iya. <chuckles> Terus kalau misalkan lagu JJ itu kan yang jedag-jedug, yang kebayang apa tuh apa dia lagi jedag-jedug juga apa gimana?
Iya? <laughs> Kalo di lagu JJ sih Kak lebih ke, eee, iramanya sih kayak ketukan ketukan lagunya ini pasti ketukan ini jalan ini sama dianya lagi makan bakso. Kalau ketukan ini JJ yang ini lagi makan soto kayak gitu, Kak. <laughs>
Iya. <chuckles> <chuckles> Pernah, untung gak ini ya, untung gak loncat gitu ya baksonya ya pas lagi jedag-jedug.
<chuckles> Bener ya, soalnya pake headset Kak, gak pake sound horeg. <laughs>
Heeh, oh gitu kirain pake sound horeg gitu kan ya. <laughs>
<laughs>